うーん、その、度合いとか自分のコントロール出来具合にもよるんですけど、ある程度自分がコントロール出来ると思うんだったら、ろろく かんとかいっぺんにチェックしていくから大丈夫だと思うんですけど、ほんとに自分これ、それもこん1回見始めたら、なんか逆に溜めたらなんか2時間とか見ちゃうとかそういう問題が生じるんでしたら、なんかもそれはないですかそれはないですか？
うん。 そうですね。で、ま、ちょっとあるかもしんないすね。だからだからこのずっと見続けちゃうみたいなのが、あるかもしれないす。
うーん。 うん。 うん、だた溜めると多分ずっと見ちゃうんで、その場合は逆にもっと溜めるんです。もうじ1日に1回とか、もう絶対これ先にはもう見ないだろうな、あるいは、もうほんとに絶っちゃう。
はい。 うん。
うそれのす生活を1週間くらいして、それで自分のその脳の欲求がどう変わるか、とをちょっと見ていただ
あ、なるほど、その あ、なるほど。じゃ、ちょっとどっちかって言ったら、そのやっぱの脳に問題があるという形なんすかね、じゃあ、その、ドドーパミンのうん。
あ、脳の、はい、ほうしほうしん、ドーパミンの報酬系のちょっと、たちがちょっと過敏になっているかもしれないので、それをちょっとデトックスするするじゃないですけど、そういう生活をちょっと1週間くらいしてみて、で、それでどう変化が出るかっていうのを見ると、ちょっと、それで例えば、今までは本に15分くらいしか集中出来なかったのが、ま、30分に増えていったっていうことでしたら、なんかその方向のなんか生活が、ちょっと集中力を高めるためには役に立つのかなっていう。
なるほど。 うん。 なるほど。 うん。なるほど、ちょっと、じゃあ報報酬系をちょっと自分でコントロールするというか。
うん、はい。
そういったものがちょっとこう過敏になっちゃってるのか。確かに SNS とかですね、新しい情報がどんどん出てくるわけですから。
うーん、うんうん。はい。 はい。で、そういうのが当たり前になってきて、たただその YouTube とか見てる時も、「あ、そういえばあの SNS そろそろ更新してる頃かもな」とかそういう思いがよぎるじゃないですか、すぐチェックする癖があると。それが出来ないと分かってれば、「あ、ああ、ちょっと気になるけど、ちょっと俺は知ることにはしないんだった」と思うことによって、とどまることも出来ると思うんですよね。うん。
うん、確かに。 うん。そうですね。 はい。 そうですね、じゃあ、ちょっとやっぱり SNS のがちょっとこう
うーん、とりあえず、はい。
ちょっと色々頭を、の脳をちょっとおかしくさせせしまってたかもしれないすね、確か仰る通りに。うん。
うん、はい、だ可能性としては結構あり得るのでうーん。
確かにそうですね。 じゃ、やっぱりこう、の脳のこうドーパミンが過剰にこう
はい。
こう、脳ん中で出てしまっているというか、脳内ぶ物質として、それはちょっとやっぱこコントロールやって難しいですもんね。その自分でどうしょうどうすることも出来ないですんね、そのいっかい
はい。 うーん、もう、つ気づかないうちに欲してしまってますからね、脳が、はい。
そうですよね。うん、確かに仰る通りだと思いますね。うん。
うーん、うんうん。